I Saw the Devil คุณ คุณรู้จักไหมครับเรื่องนี้?
คุ้น คุ้นมาก คุ้น คุ้นมากเลย แต่ แต่ยังนึกไม่ออก เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยวต้องไปลองค้นหามาดูครับ
อ่า คุณ คุณเฮ้าส์เคย เคยดู อ่า เกมปลาหมึก Squid Game เกมไหมครับผม เคยดูไหม?
คุ้น อ๋อ พอ Squid Game ผมไปนึกถึงหนัง หนังเกาหลี
อ่า Squid Game เกม
ไม่ มันไม่น่าจะใช่ กะที่คุณฮัน
พระเอกอะ พระเอกคือคนที่เล่นเป็น เอ่อ Gatekeeper อะครับ พระเอก พระเอกของเรื่องไอ้ I Saw the Devil อะ คือคนที่เล่นเป็น Gatekeeper ใน Squid Game
Gate keeper อะ คุ้น คุ้นมากเลย เพราะว่า แต่ว่าทีเนี้ย มันดันมีเกมด้วย ผมก็เลยนึกไม่ออก
อ่า ครับ อ๋อ ครับผม ก็ลองไปเสิร์จหาดูได้ครับผม เพราะว่าหนัง ถ้าเป็นคอสยองขวัญนี่ ห้ามพลาดเรื่องนี้เลย สนุกมาก
อืม
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะแนะนำ จะเป็นเรื่อง คนนรกโหดข้างทาง เคยดูไหมครับเรื่องนี้ ชื่อไทย?
ผมต้องเคยดูแน่นอน เพราะว่ามันคุ้นมาก คุ้นมาก แต่ว่า อ ใช่ เพราะว่าหนังเรื่องเนี้ย คุ้นมากจริง ๆ เพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยเป็น เป็น เป็นสไตล์หนังสยองขวัญแรก ๆ ที่ผมดู เรื่องที่ว่า จะมีการโบกรถ แล้วก็อะไรพวกเนี้ยครับ แล้วก็จะ จะถูกฆ่าจะแบบ เอ่อ หญิงสาวกับแฟนหนุ่มไป ต่างรัฐ แล้วก็เมืองต่างประเทศมัน เอ่อ มอเตอร์เวย์มันจะยาวมาก อะไรอย่างเงี้ย
หนังเก่าแล้วแหละ คุ้น คุ้นมหมดเลยหรอ <laughs> เออ? อา ครับ อา ครับ อา ครับ ใช่ ๆ ๆ ใช่ครับ อ่า ใช่ ๆ ครับ ใช่เลย

ที่ฉีดกับ อ่า ท ทหารอเมริกาด้วย แล้วก็เยอรมันด้วยครับ อืม แต่ส่วนใหญ่อะ จะ จะทดลองฉีดกับคน คนที่เป็นคนโปแลนด์ที่อยู่ในพื้นที่นั้น
อ๋อ ครับ อืม
ส่วนทหารอเมริกา ก็คือรุกเข้าไปเพื่อที่จะยึดในส่วนของสถานีวิทยุ แต่ดันไปเจอกับเรื่องเลวร้ายพวกนี้ ที่เป็นแบบเรื่องเซรุ่มที่แบบว่าพัฒนาเพื่อให้คนกลายพันธุ์เป็นมนุษย์อมตะ อืม
อ๋อ อืม อัน อันนี้ คือทิน โซลเจอร์ ใช่ไหมครับ ส อะไร โซ โซลเยอร์ โซลเจอร์ โซลเจอร์ อะไรสักอย่างครับ อ๋อ ช
คุ้นไหมครับ? เคยดูไหม? ทิม โซลเจอร์ ทีม ทีมทหาร ใช่ ครับผม ทีมทหารที่บุกเข้าไป
โอเคครับ อ๋อ มัน มันต่อเรื่อง จาก เอ่อ เรื่อง เรื่อง เรื่องภาคใหม่ที่เราดู แต่ว่าอันนี้เป็นย้อนมา คือเป็นทีม ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับ?
เคยดูไหมครับ? ไม่ ไม่ใช่เลยครับ เรื่องนี้ไม่มีภาคต่อครับคุณเฮาส์ แสดงว่าคุณเฮาส์ยังไม่ดู อ่า ถ้างั้นผมขออนุญาตข้าม ข้ามขั้นเลยครับ คุณเฮาส์อย่าเพิ่งไปดูไอซีเดอะเดวิล ไปดู Overlord ก่อน เพราะว่าหนังเรื่องนี้ทุกคนต้องดูครับผม สายแอกชัน สายสยองขวัญอะ มันเป็นหนังขึ้นหิ้งที่แบบว่าเกิน 10 ดาวขึ้นแน่นอนครับคุณ คุณเฮาส์ ผมการันตีเลยว่า สนุกมาก ยิ่งคนที่ชอบแนวสยองขวัญอะต้องดูแน่นอน อืม
อ๋อ ใช่ เออ ๆ ใช่ ได้ครับ โอเคครับ <tsk> โอ้โฮ เดี๋ยว เดี๋ยว ผมจดไว้เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเสร็จ
ใช่ ครับผม Overlord
คืนนี้จะดูเลยครับ
แล้วก็คนที่เล่นเป็นจ่าอะ คนที่เล่นเป็นจ่าอะ ที่แบบว่าหน้าบาก ๆ นิดหนึ่งอะ คือคนที่เล่นเป็นกัปตันอเมริกาตัวปลอมของ Thunderbolts นั่นเอง เท่ แสดงเก่งด้วย เออ
อืม <tsk> ไม่ ผมอยากดูมากเลย
ลอง ลองดู ลองดู อา ครับผม ลองแบบว่า เออ ว่าง ๆ ก็หาเวลาดูได้เลย ผมรับประกันได้เลยว่าเกิน 10 ดาวแน่นอน อา
ครับ